Alors, comment la technologie change-t-elle nos relations sociales aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ah c'est une question très intéressante et surtout très vaste hein, c'est un sujet, heu, mais c'est un sujet fondamental de la sociologie aujourd'hui aussi, hein. Parce que les réseaux sociaux, heu, ça par où commencer? Ça a tellement changé de choses. Heu, je pense qu'au début, heu, enfin moi, j'ai j'étais là à l'apparition de Facebook, heu, en 2000 et au début c'était ça a facilité, si tu veux, les conversations entre personnes, tu vois? Je sais pas toi, pour pour, heu, pour contacter les copains et, p et puis après c'est plus devenu une, heu, une vitrine où les les personnes se sont mis à se montrer et c'est là où où je t où je trouve que ça a commencé à être négatif, parce que chacun a commencé à se replier dans son entre-soi, si tu veux
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh et oui, c'est vrai. Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh. Mmh mh. Oui, c'est vrai, ouais.
je sais pas ce que tu en penses qu'il y a certains groupes qui se sont mis entre eux, parce qu'ils ont vu qu'ils s ils avaient des, heu, idées similaires et si tu veux, je trouve qu'à ce niveau là, ça a un peu coupé les groupes entre eux. Parce qu'on regarde que chez soi. Je sais pas ce que tu en penses?
Mmh mh. Oui. Oui, oui. Oui, oui, je suis assez d'accord, ouais, parce que c'est vrai que, moi, j'ai un peu ce ressenti là, aussi au début, c'était un peu révolutionnaire sur le côté, heu, on peut joindre, heu, des gens qui sont à l'autre bout du monde, heu, on peut laisser des messages, enfin, il y avait un côté très facile, heu, en au niveau de la connexion avec les autres et en fait, c'est vrai que petit à petit, hem, est-ce que c'est dû aussi aux algorithmes qui nous proposent, heu, uniquement les choses qu'on aime? Et donc du coup, heu, on va être, heu, qu'avec des contenus et des gens, bah, qui nous ressemblent? Et et est-ce que du coup, cette connexion, elle devient pas finalement, heu, bah, déconnectante, <laughs> du reste du monde? Ouais.
Mmh. C'est clair. Ah tout à fait. Ouais c'est ça, un éloignement en fait, parce que, quand tu vois m moi l'impression que j'ai maintenant sur les réseaux sociaux, je dis entre nous, j'y vais plus, heu, j'utilise juste, heu, WhatApps pour communiquer avec les copains. Heu, hormis LinkedIn que j'utilise pour, heu, pour le travail parce que j'ai un j'ai un énorme réseau. Mais, heu, sinon, hem, heu, c'est, tu dis quelque chose et les gens qui pensent pas comme toi vont se jeter sur toi, en en fait qui se co qui te connaissent pas, tu vois? Ça m'est pas arrivé personnellement, hein. C'est un esprit d d'un ch de chasse aux sorcières, je sais pas si tu vois ce que je veux dire?
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Oui. C'est vrai qu'il y a souvent ça. Ouais. Oui. Mmh mh. Oui, je vois, ouais, ouais. Et est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux, heu, ont changé la façon dont on se fait des amis?
Alors, heu, <blows air> si tu veux moi j'ai commencé à jouer à World of Warcraft et tu avais des chat où tu pouvais discuter avec les gens, tu vois? Et en fait, c'est un peu un réseau social aussi en fait, c'est une autre forme si tu veux et et ouais je me suis fait des je me suis fait des potes comme ça. Ma 1re femme je l'ai rencontrée, heu, sur, heu, Diablo 2 ça date, tu vois? Ma 1re copine, hem, ben, sérieuse et heu, c'est pour ça. Heu, moi moi je pense que la technologie, oui ça a facilité dans un sens, mais aussi ça éloigne, en fait. C'est comme tu tu as parlé des algorithmes, c'est vraiment intéressant parce que les algorithmes nous montrent que ce qu'on veut voir, tu vois? Ils nous rapprochent que de ceux qui sont comme nous pour qu'on puisse, heu, p enfin plus consommer facilement et cetera. Parce que quand on te montre une idée qui est extérieure à ton mode de pensée, généralement tu tu la r moi je moi j'étais comme ça avant mais je pense plus comme ça, je suis curieux maintenant, tu sais, je je m'intéresse pourquoi les autres pensent différemment, en fait et on a le droit, on a tous évolué dans des milieux soé sociaux différents, dans des des écosystèmes voilà et on pense différemment et c'est pas parce qu'on pense différemment qu'on est des, heu, des monstres. C'est ça, je trouve et c'est ça que je trouve. Oui?
Mouais. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. C'était un début, effectivement. Yes, <chuckles> je vois. Mmh mh. Mmh. Ouais. Oui. Et ouais, tout à fait. Ouais. Mmh. Mmh. Et oui! Et oui! Mmh tout à fait. Après, est-ce que tu trouves pas, mmh ouais, est-ce que tu trouves pas aussi que le côté au réseau social où l justement, on peut connec on peut connecter, finalement, avec tout le monde, heu heu, on a une visibilité un petit peu sur, heu, l beaucoup de gens, heu, qu'on q qu'on voit pas forcément dans le quotidien, mais qui font partie de nos vies, heu, à un moment de de notre vie, de de notre parcours et qu'on peut voir, heu, à travers les réseaux sociaux. Du coup, on a l'impression d'être connecté avec plein de gens, mais qu'au final, heu, de vraies connexions dans la vraie vie, on en a de moins en moins. Enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas on a cette impression de connexion, heu, large et au final, b ben on en perd un petit peu la la vraie, heu ouais.
Oui. Oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Alors il faut Mmh. Je vois ce que tu veux dire. Tu tu veux dire qu'en fait, malgré cette, heu, possibilité de se connecter immédiatement et ben on est on s'éloigne tous les uns des autres.
C'est un peu ça, ouais, qui me c'est un peu l'impression que j'ai ouais, ouais.
Ouais. Bah, c'est l'impression que j'ai eu, tu vois? En fait, le la chose c'est que, par exemple, heu, je suis au, hem, au feu, j'attends pour, heu, que ça passe au vert pour passer. Ça passe au vert, je vois des m une personne à côté de moi qui est sur son téléphone en train de discuter sur un réseau social, il voit pas le changement de feu, moi je traverse puis j'arrive et je suis res sincèrement, je suis resté deux minutes à regarder et tu vois que la personne et ben, elle est toujours sur son téléphone et en fait, je pense que ça te déconnecte du monde extérieur, en fait. Ouais c'est ça, c'est comme avoir le casque sur la tête quand tu marches dans la rue, heu, je dis: «bonjour» à mes voisins quand je les croise, heu, ils te répondent même pas parce qu'ils t'entendent pas et c'est, moi je trouve que c'est grave parce qu'en fait, on on on est dans ce monde, en fait, à la base, on n'est pas dans un monde virtuel. J p je sais pas v c'est au niveau de la communication, c'est génial mais au niveau de des idées, heu, de l'effervescence culturelle, heu, idéo enfin, idée des idées quoi, je trouve pas que ce soit, heu, très bon.
Ouais. Ouais. Ah! Ah non! Mmh. Eh ouais. Ça coupe du monde aussi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mmh. Mmh. Mmh. Et ouais, on perd le Ouais, ouais. Mmh. Oui. Bah, en fait, heu, pour moi, il y a il y a il y a il y a aussi des côtés positifs quand même parce que ça permet justement, heu, de de retrouver des gens, heu heu, de de faire connaissance avec des gens qu'on n'aurait pas connus dans dans une vie sans aussi. C'est-à-dire que certes, ça f ça crée un petit peu un entre soi comme tu disais. Mais par contre, ça peut permettre aussi de se rassembler avec des gens, heu heu, q bah, qui nous ressemblent du coup, heu et qui ce qui aurait pas été possible, heu, sans aussi. Donc ça, je pense que c'est quand même, heu, c'est quand même positif pour ça. Mais effectivement, ça déconnecte quand même du réel, heu, sur pas mal d'aspects je trouve, heu, ce que tu dis, c'est assez parlant, le fait, de regarder son téléphone au volant quoi. Oh là.
Tout à fait. Oui. Ah, tout à fait, hein. Oui oui, heu, non mais t Oui. Ah s s et bah, c'est <blows air> Faut faire la part des choses, en fait, rien n rien n'est parfait, si tu veux. Donc heu, moi je pense que l le côté positif, c'est qu'on peut, heu, rapidement joindre, heu, nos amis. Le côté négatif, c'est que si tu restes tout le temps plongé dans les réseaux sociaux, hem et ben tu te coupes du monde, en fait. Tu parles à des gens mais c'est des, est-ce que c'est vraiment des amis, c'est autre chose ça, hein. Donc bon et puis oui?
Oui, c'est ça exactement, exactement. Mmh mh. Ouais, c'est ça. Mmh, mmh, mmh, mmh. Mouais, c'est ça et n est-ce que pardon, m excuse-moi de te couper. Est-ce que toi tu as des exemples, heu, de moments justement où la technologie, ça a pu t'aider, heu heu, je sais pas à garder le lien avec quelqu'un ou ça t'a été, heu, beh, positivement utile, heu, du coup Ouais.
Je t'écoute vas-y. Mmh. Ah oui, non mais c'est utile. Ah mais oui, non mais faut moi je te parle des côtés négatifs parce que ce q c'est ce qui b l est le plus frappant pour moi. Mais, par exemple, moi je communique avec mon frère, heu, par WhatsApp, tu vois, heu, le téléphone, hem
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh.
Tu es tu es n'importe où, heu, tu sais tu peux répondre un «oui», un «non», heu, tu es tu es pas obligé de répondre avec te ton smartphone, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Mouais. A après, hem, après ça, est-ce que c'est vraiment si différent de d'envoyer des textos, tu vois? Au final.
Après ça ça dépend, tu vois? Il y a des endroits où tu captes pas, heu, avec le téléphone, tu vas capter avec internet, tu vois? C'est c'est ça. Après oui, c'est pas si différent, mais c'est plus fluide je trouve, qu'envoyer des SMS.
Oui. Oui d'accord, mais, mmh. Ouais.
Tu vois ce que je peux
Oui, peut-être, parce que ça permet aussi, heu, de d d'avoir accès à plus de de «médias», entre guillemets. Parce que du coup, comme tu es connecté au reste, heu, de l'internet, on peut plus facilement, je sais pas: envoyer des mèmes, heu, envoyer des des vidéos YouTube, des trucs, heu, des des posts sur Instagram ou sur, heu, Facebook. C'est peut-être ça, qui rend le truc plus fluide aussi, possiblement, je sais pas.
Oui. Tout à fait. Ah, c'est vrai, hein. Après, moi je trouve que ça a facilité les conversations, mais le problème c'est qu'il faut pas se perdre dans les méandres des réseaux sociaux et surtout pas se faire bouffer par l'algorithme. Par exemple, une personne qui veut perdre du poids, heu, elle va tomber sur des trucs qui vont l'inciter à faire des choses, heu, im extrême. Il y en a qui
Oui, c'est ça. Mmh mh. Ouais, bah faut faire attention. Il faut garder un di un un certain discernement aussi, quand même, hein. Mmh.
Ah c'est ça. Mais c comment tu veux quand tu fais partie, heu bon, moi j'ai un a j'ai plus de 40 ans, mais quand tu fais partie de la nouvelle génération que tu n'as connu que ça, tu tu tu emmènes tes enfants en vacances, ils sont ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Eh, la vie elle est là, elle est pas, heu, dans l'écran, heu, à parler à quelqu'un qui est à 2 000 kilomètres que tu ne reverras peut-être plus. Je pense qu'il y a les bons côtés et il y a les mauvais côtés comme tout, mais les bons côtés, c'est que par exemple, ça a déclenché des révolutions, les réseaux sociaux.
Mmh. Eh oui. C'est pas facile. Yes, c'est ça. Ouais. Mmh mh. Mmh mh.
Ouais, la technologie. Hein, par exemple dans dans certains pays, heu, en Ukraine, heu, en Algérie aussi, hein, heu, l'Irak, ça a joué, hein.
Ouais. Mmh, mmh, mmh. Oui, il y a beaucoup il y a beaucoup de situations où ça a été vraiment ouais, ouais, où ça a été vraiment, mmh, porteur pour le coup. Heu, ça ça en fait, ça ça facilite la connexion, heu, bah, du coup, entre groupes entre groupes sociaux. Ce qui était pas forcément heu heu, bah, c'était plus dans le réel, pour le coup, avant et c'était à à l'échelle humaine, on va dire. On se rassemblait avec les gens, bah, de nos territoires, heu, voilà. Là, on peut se rassembler avec des gens, heu, qui sont à l'autre bout du pays, qui sont dans d'autres départements, qui sont c'est vrai que ça crée une dynamique, heu, assez assez différente quand même, heu
C'est ça. Tout à fait. Oui. Non, c'est sûr. Exactement, ouais, c'est fou quand même, hein. Non, c'est ça, et le mauvais côté, pour moi, c'est les fausses informations. Tu vois? C'est ça ça a été un un ravage, les fausses informations, heu, par exemple, le vacc bon, le vaccin du covid, heu, je sais pas quelle est ton opinion, c'est autre chose, mais pour moi, ça a quand même aider les personnes âgées. Enfin, voilà, il faut quand même, heu, voir les choses et entendre que ça tuait, heu, faut quand même, heu, arrêter, heu, Trump qui disait qu'il fallait se mettre de la javel, non mais
Mmh. Ah ouais.! <gasps> Ouais, ça, je suis complètement d'accord. C'est terrible. Ouais. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Mmh, mmh, mmh, et oui, il y a énormément de ouais, de théories du complot, de trucs, heu, qui sont, hem, bah, qui poussent un petit peu ouais, ouais, ouais, ouais, bah, beaucoup, heu, ouais, beaucoup. Alors, bon, ça existait avant, mais par contre, ça a explosé <chuckles> avec les réseaux sociaux, c'est sûr.
et c'est là, l ouais, le point de faiblesse des réseaux sociaux, je pense. Ah, c'est clair, mais ça a donné, heu, une, heu, un auditoire, heu, planétaire, quoi, en fait, à toutes les théories. Tu vois? Il y a beaucoup plus de personnes qui pensent que la Terre est plate, aujourd'hui. C'est quand même dingue, alors qu'on a atteint en fait, on a atteint un niveau de culture et justement, grâce à c aux réseaux sociaux, la technologie, heu, la radio la radio, ça a tout changé aussi dans les réseaux so relations sociales, si on veut aller plus loin, tu vois? Ça a permis de transporter l'information à une vitesse folle mais même quand elle est fausse, donc heu
Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est dingo, ouais, m Mmh mh. Oui. Mais oui, c'est ça. Bah après, en fait, c'est c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est un outil. Il y a énormément de de choses comme ça qui ont des côtés très positifs et qui, d'ailleurs, enfin, au départ, dans leur conception, on pense à l'aspect positif. C'est ça et on ne pense pas forcément à ce qui va arriver de négatif après, derrière, et c'est vrai que, bah, c'est comme tous les outils, quoi. Il y a du positif, il y a du négatif et pour le coup, hem, je trouve que dans les relations sociales, heu, bah, ça apporte beaucoup de choses pour, heu, bah, encore une fois, pour connecter avec des gens qui sont loin, et cetera, mais par contre, tu vois? Tout à tout à l'heure, je te parlais du fait de connecter avec des gens qui nous ressemblent à l'autre bout du pays. Par contre, j'ai l'impression qu'on est peut-être un peu plus heu, on a un peu plus de difficulté à connecter avec nos nos nos territoires, pour le coup, à aller connecter, heu, bah, aller, par exemple, dans des assos, à faire des choses, heu, dans la vraie vie, quoi. Je me dis: «On passe peut-être trop de temps» oui, c'est ça je t mmh. On passe peut-être trop de temps dessus. Ouais.
Tout à fait. Bah, c'est à double tranchant, en fait. Oui. Tout à fait, hein. Ouais. Ah, c'est encore autre chose, ça. Ben, on est plus sur nos écrans, en fait. Tu vois? C'est ça, en fait. Que ce soit l'écran de l'ordi ou du smartphone, on on est trop dessus. Ben, tu regardes, hein, le nouveau mode de consommation, c'est, heu, la nouvelle génération, c'est tout se passe sur le téléphone. C'est ça qui est assez dingue et c'est un problème, parce que c'est ça c'est hyper addictif, hein. Moi, je le vois, hein, heu, je joue à certains jeux, hem, je me suis calmé parce que enfin et puis même quand tu vois? Des trucs rigolos, heu bah, c'est ça, et puis ils ont créé, tu sais, sur, heu, différents, heu, réseaux social comme Facebook, le fil infini. Tu as beau descendre, ça descend tout le temps. Tu peux passer ta vie à faire ça. C'est pour ça, tu es hypnotisé. Non, je pense que moi je pense que l'État devrait prendre ça en main, interdire les réseaux sociaux à un certain âge. Faut faut cadrer tout ça car en fait, le problème, c'est: rien n'est cadré.
Ouais. Eh oui, c'est ça, mmh mmh mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais, on est vite embarqués, hein, mmh mh, mmh. Ouais. Oui, ça s'arrête jamais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mmh. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ça a des effets, je pense, vraiment négatifs, ouais, sur le développement, heu, ouais. Clairement.
Voilà. Rien n'est cadré et puis, tu vois? Il y a des pays, heu, excuse-moi, je j'enchaine, là, c'est juste, heu, je te et après je te laisse là-dessus. C'est qu'il y a des pays comme la Chine qui utilisent la technologie justement pour cadrer les gens pour qu'ils restent dans le petit coin, pour, heu, il y a la reconnaissance ciale reconnaissance faciale, aujourd'hui. Tu vois? Ça joue aussi, parce qu'ils te mettent des notes et ils vont te caser, heu, par catégorie.
Non, non, non. Oui, oui, oui. Pas de souci. Ouais. Eh oui. Mmh mh, mmh mh. Ah oui, c'est fou, ça! Ouais, ouais.
Ah, ça, c'est dingue, tu peux plus prendre le train si tu as pas une bonne note. Tu imagines?
<gasps> Ouais, c'est dingo, ça. Bah, du coup, c'est c'est très privant de liberté, enfin, c'est liberticide, voilà. <chuckles> Hein, du coup, clairement, heu, ouais, ouais, non, c'est assez fou, l'ampleur que ça peut avoir, heu, effectivement, et après, ben, on va voir comment ça évolue dans les prochaines années, mais c'est vrai que ça ça a pris une place énorme dans notre quotidien et heu, et au niveau de ce que tu disais, de la réglementation aussi sur, heu, bah, sur l'impact par rapport aux jeunes. Il y a aussi, hem, la façon dont ça peut véhiculer, heu, bah, des des comportements néfastes. Heu, par exemple, tous les haters qui ont une, heu, une facilité à à, bah à, bah, à dire des choses, hem, voilà, impactantes, quoi, qui peut vraiment faire du mal ouais, qui peuvent vraiment faire du mal aux gens parce que c'est c'est comme dans la vraie vie, c'est des agressions. Simplement, le fait d'être, heu, derrière un écran, heu, bah, ils ont l'impression que c'est facile. Oui, c'est ça, c'est ça et ça, je trouve que c'est vraiment heu, ça, c'est vraiment, heu, dangereux, quoi.
Ah, ouais, non, mais Ah ouais, c'est ça, ouais. <chuckles> Exactement, ouais. Non, non, mais Tout à fait, mais il faut y cadrer. Oui. Ah, tout à fait, hein. Oui, oui, non, mais je vois, ouais. Bah, la chasse aux sorcières. Ah, bah, oui. Ah, il y en a que c'est facile. Tout à fait, hein, heu C'est ça. Bah, regarde, heu, Mila, enfin moi, juste, ça m'a choqué, ça. Tu sais, Mila, bon, heu, elle a dit ce qu'elle a dit, mais heu, franchement, heu, vouloir tuer quelqu'un pour ça, heu, enfin, il y a un moment, on n'est plus en au Moyen Âge, quoi et c'est c'est je trouve que c'est cet esprit qui revient. Un esprit moyenâgeux. Bon, ça, c'est le mauvais côté mais sinon, bon, le bon côté, c'est vrai que bon, tu les réseaux sociaux, ça permet de suivre, heu, des copains, et cetera, mais heu, je trouve que la tech oui, la technologie, globalement, ça a permis de garder les liens. Le téléphone, on va dire, on va on va rester sur quelque chose de plus terre à terre. Le téléphone, heu, c'est fantastique. C'est une superbe, heu, invention, mais je trouve que le pendant négatif, si tu veux, du téléphone qui a permis de communiquer de communiquer avec tout le monde, c'est les les réseaux sociaux. Tu vois? C'est c'est ça, ouais.
Mouais. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh mh, mmh mh, mmh. Ah bien sûr, ah, ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Mmh. Ben oui, oui, oui. En fait, c'est c'est ouais, c'est la l'impact que ça enfin, le le mmh, la place que ça a pris dans nos vies, finalement, heu heu, c'est devenu vraiment envahissant, je pense, ouais. Mmh mh.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est que c'est un produit commercial parce qu'ils mettent l'économie dedans. Il faut que ça fasse du, heu, de l'argent
Par contre, oui, oui, complètement. Oui, complètement. Ouais, ouais.
et c'est ça, le problème, tu vois? Sur TikTok, des des jeunes filles qui sont super maigrichonnes et qui ont plein de likes, donc elles vont à gagner de l'argent, mais c'est hallucinant. Ouais, c'est dingue. Voilà, on fait du business de tout et c'est ça, le problème de fond, vois-tu? Et c'est assez horripilant, hein, de mon point de vue, heu, quand je vois mes enfants, hein
Un business. Ouais, c'est un business, ouais. Mmh mmh, mmh. Ouais. Non, je suis complètement d'accord, hein, ouais. Ouais, et en même temps, ils font tout pour que ce soit addictif et et qu'on, bah, qu'on soit enco pris dedans et finalement, ça coupe les liens avec le réel, et et du coup, bah, c la la question de base: «Est-ce que ça change nos relations sociales?» bah, en fait, oui, ça change énormément sur beaucoup d'aspects, heu, à la fois positivement parce qu'il y a ce côté où on peut se connecter avec tout le monde et en même temps, ben, négativement parce que, dans le réel, heu
donc bon. Hein, c'est ça. Ben, <blows air> c'est pour ça, il y Ah, totalement, hein. Même si tu veux pas, hein. Bah, c'est ça. On a trop d'informations, en fait.
on a plus de mal ouais, ouais, c'est ça.
C'est c'est tu vois? C'est Gérald Bronner, un sociologue qui disait ça: «On vit une apocalypse cognitive», et je pense que que c'est ça, hein parce que, heu, il y a tellement d'informations. Comment voir le vrai du faux? C'est pour ça que moi, je me coupe me coupe de ça, c'est c'est ma petite manière de gérer, hein et puis, là, ben, je vais faire attention avec mes enfants parce que, heu, faut pas qu'ils tombent dedans. Puis même, les les en pou les enfants qui se suicident parce qu'ils sont harcelés sur les réseaux sociaux, moi moi, je peux plus, là. C'est faut qu'ils fassent quelque chose et ils font rien!
Mmh. Mmh. Autre chose, ouais. Ouais, mais je pense qu'il faut, hein. Mmh. Ouais, complètement. Mmh, ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est vrai que c'est c'est c'est problématique sur beaucoup d'aspects, même s'il y a des aspects positifs, heu, ouais, c'est bien de peser le pour et le contre, en tout cas, de faire preuve de discernement, heu
Enfin bon. Gardons espoir, hein. Hein, mais faut garder espoir. Je vais je vais devoir y aller justement. J'ai mes enfants, faut que j'aille m'en occuper. Ça a été un plaisir de parler avec toi et à bientôt.
c'est c'est important. C'est ça. OK, merci beaucoup, en tout cas, pour cette conversation, c'était très chouette. <chuckles>
Au plaisir, hein!
Oui, à bientôt.